うーん。いや、なんとなくこう沖縄であの3泊とかでしっかりあの行かれたって聞くと、ちょっとリゾートのイメージとかをしちゃいがちな気がするんですけど、というよりももっとこうしっかり自然と一緒に一体化するっていうような感じなんですね。
はい。 はい。 はい。 うん、はい。 はい。 はい。 はい、そうなんですよ。で、そのなんでしょう、で、マイボトルも持って移動。で、ホテルがマイボトルも貸してくれるみたいな感じなんで、ほんとになんかエコ徹底してるなっていうか、なんか、そういう風には聞いてたんですけど、とは言いながらもね、「え、実はさあ、売ってるんじゃないの？」とか思ってたんですよ。あの、ね、ペットボトルそうそうそうそう、ですよね。だけどほんとに売ってなくて、わ、すごい徹底してるんだなと思ってびっくりしました。そこが印象的でしたね。なんか、日本の中でここまでやってるとこって中々無いんじゃないかなってちょっと思って
ええ。 うん。 はい。 うーん。 うん。<laughs> そうですね。ゆうて観光地とか思っちゃいそうですもんね。 へえ。 ああ。 ああ。